てか、それなりに、その、みんなが美味しいと思えるものを作るとすると、その、調理工程がすごく長くなると思うんですよ。材料費であったりとか、はい。
はい。 そうですよね。で、はい。多分、和食と洋食とかの好みも多分あるでしょうし、お父様たちが置いてきてるとおっしゃってるんでしたら、そこら辺の好みはかなり、堅調かな、という気はしますね。で、時間を使って、和食用と洋食用と、どちらでも出来るように下ごしらえをしとくとなると
うんうんうん。
かなり歴戦の主婦でもちょっとなんか、あ、ちょっとっていうみたいな感じじゃないですかね。うーん。
いや、そうですよね。<giggles> む難しいですよね。確かに。だから、そう考えると、ま、そもそも、まあまああの、子供というか、あの、僕たち含めて、あの、まあ、年齢も上がってきて、なんかもう、その、実家暮らしっていう、フォーマットに収まりきれなくなってきてるんでしょうね、多分。
はい。 うんうん。 うーん、そうですね、ただ、あの、ま、実家暮らしは実家暮らしでま、メリットはたくさんありますので、特に何かこう、もう絶対一人暮らしをしたいとか、会社のそばに住みたいとか、何かこう強烈な動機がない限り、あの、家事の負担がちょっと重くなってきたからっていう理由で、引っ越しするのはちょっとお勧めしません。なぜならはい、あの家事が大変になって、自分の家が片付かなくなると実家に帰ってきそうな気がするんですよね、この場合。<laughs>
うーん、うんうん。 うんうんうん。 ああ、なるほなるほど。 <chuckles> まさにですね。ま、あれですもんね、まあ、あの、あれですもんね。あ家の、あのあの、あれですね、光熱費とか、あの、固定費とか、あの、 節約できるから、確かにその方がいいですね。
そうそう。 うんうん。うーん。な
なんか、そういった意味で言うとあれですね、やっぱさっき、時間の方が大事と仰ったと思うんですけど、もうそこはもう割り切ってはいはいはいはい。まあ、外食とか。
はい。時間というか手間ですかね、うん。 そうですね。ただ、あんまりはい、外食を繰り返してるとやっぱり体には良くないだろうなという考えてるのも、なんとなく分かりますので、まあ、近くにコストコとかなんか大量で売ってるところってありますか？
まあ、なんか冷凍しょはい。 うんうんうんうんうん。 ああ、まあ、車を出せば、いけそうな気がしてますね。はい。
ああ、そうですか。はい。じゃ、そういうところですとですね、5人分の例えばグラタンとか
あ、そうなんですか？
はい、5人分とか6人分とかのピザとか、そういうあの、まあ、あの、冷凍がまとめて大量に売ってるのがあるんですよ、または業務スーパーですね。
へえ。 はいはいはいはいはい。

ああ、そうなんすか。ご両親も働いているとはいえ、あの、ご夫婦二人でも、召し上がったりはしないんですね。
です。ま、でも、半々ぐらいですかね、ほんとに、あの、作れる時とそうじゃない時が結構ほんとに、は激しいというか、はい、波があります。
ああ。 波がある。ああ。なるほど。うーんと、まあ、今家事分担っておっしゃいましたけども、ある程度きもし決めたとしてですね、やれそうなんですかね？
はい、はう。 いや、確かになんか、あれですね、その、実行される時間は、ま、バラバラになってしまうけど、やれそうな気はしています。たただ、その、唯一食事に関しては、なんか、その、ま、正直帰ってくる時間がやっぱバラバラワですし、あとずし、結構なんか読めなかったりするんですよ。なんか、どんぐらい残業するかも。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 そうでしょうね。 うんうん。うーん。
なんで、そこはちょっとなんだろうな、その、安定して、その、作ることができない可能性が結構高いですね。
ああ、なるほど。うんと、今、あ、は、あの、まあ、を、えっと、お子さんが全部育ってらっしゃるから、あれなんでしょうけども、あの、もうちょっとお小さい時に、例えば、えっと、お手伝いさんとか家事サービスとか、お母様お父様は、試そうとはなさらなかったんですかね？
はいはい、はう。 いや、もう当初ははじめ母親が全部やってましたね。ま、その、食事、ま、その、掃除は父親がやっていて、で、食事に関しては母親が全部作ってるって形でした。
ああ、はい。 はい。 うーん、ま、あの、お子様がいい言っちゃあれですけど、戦力にならない場合は、まあ、そういうことがいてして多いですよね。うーん。
うんうんうんうん。あ、そうですね、もう。 ま、とはいえ、さすがにちょっと、あの、作りっぱなしというか、その、作らせっぱなしとかが非常に申し訳なくなってきたので、ま、ななんとかこう仕組み化できないかなと思いつつ、だから一個考えたのが、もうあの、週末に作り置きしてしまうとか。
うんうんうんうんうん。 はい。